À, có, thí dụ như lúc bà lớn lớn một chút xíu á, cái mình đi chơi với bạn bè, thí dụ đi thí dụ lâu lâu bạn bè rủ đi sinh nhật hay là đi, ơ, liên hoan hay cái gì đó ha, cái mỗi lần xin đi chơi vậy đó là ba mẹ mình phải dặn là phải làm sao 9:00 là phải về nhà, không cần biết là đi xa hay gần, tiệc nhanh tiệc chậm, miễn 9:00 giờ phải có mặt ở nhà thôi. Mà cái lý do ba mẹ mình đưa ra là cái gì biết hông? Là cái x đi về trễ á ha, là á bà con chòm xóm dị nghị đó, con gái mà đi chơi khuya là hổng có được. Đó.
Ừm. Ừm. <laughs> Là phải về chính xác giờ luôn. Ừm. Ừm, lý do gì nè? <laughs> Ừ, đúng rồi! Con gái mà đi chơi khuya thì người ta thấy á, người ta sẽ nói chứ.
Sợ mất mặt ừm, đó, thành ra ba mẹ mình nói nè, thứ nhất á là an toàn, đi đó là phải về cho an toàn, thứ nhất là sợ cái sự an toàn nhưng mà thứ hai đó, mình mà về trễ là ba mẹ nói: "Trời ơi! Bà con chòm xóm người ta mà thấy nha, là coi như mất cái mặt á, người ta cười thúi mặt đó, là người ta đồn đó, đồn cả đời đó. Đó, người ta nói con nhỏ này mới nhiêu đây tuổi mà đi chơi khuya nè", đó, thì cái đó làm cho mình cứ mỗi lần cứ phải đi sinh nhật hay là mỗi lần có liên hoan với bạn bè gì đó, là làm gì làm phải chín giờ có mặt. Nhiều khi về trễ là sợ ba mẹ mình bực mình, là sợ là hàng xóm dòm, á, tức là cái xóm mà mà, ờ, ban đêm, ừm, mà trời tối rồi đó bắt đầu người ta để ý dữ lắm.
Ừm. <laughs> Hay á! Đánh giá. Ừm, chính xác luôn đó. <laughs> Ừm. Phải tranh thủ về đúng hông? Ừm. Ừm, là phải hy sinh cái cuộc vui của bạn luôn. Ừm. Hay ha? Nhưng mà á, ờ, ừm, song song song với cái cái câu chuyện mà bạn vừa kể á, thì bạn có nghĩ là, ờ, cái bản thân bạn sẽ bị ảnh hưởng nè, bạn có nghĩ tới chuyện, ờ, giữ thể diện hông?
Ừm, hông có, lúc đó mình chỉ nghĩ là làm sao cho ba mẹ mình vui vẻ, đẹp mặt thôi chứ mình hổng có nghĩ gì thể diện của mình, còn nhỏ mà, đâu có hiểu thể diện là cái gì, mà cũng đâu có quan trọng chuyện thể diện. Con nít nó đâu có cần thiết mặt mũi đâu, ừm, ai cười chê hay ai nói gì nó cũng mặc kệ, ừm, qu quan trọng là mình là con người là còn nhỏ mình đâu cần uy tín, thể diện ngoài toàn bộ là vì cái gia đình, mình sợ cái uy tín thể diện của gia đình mình thôi hà.
<laughs> Ừ, chính xác. Ừm, cũng đúng ha! Ừm.